Eee, şöyle ki, eee, aslında yine yaşadığım çevrede böyle evler birbirinden çok uzak olduğu için, yine de, hani, biraz yakınız sadece. İnsanlar çok umursamıyor zaten. Yani, ben öyle çok, hani, direkt böyle aspiratörü açıyorum ki çok fazla kokusu olmasın diye. Eee, ki zaten, hani, apartmanda yaşamıyorum, hani, o yüzden çok bir sıkıntım olmuyor. Ama yakınlarda oturduğumuz bir şehirde, -eee, bizim, eee, oturduğumuz şehrin yakınındaki bir şehirde yeni bir belediye kuralı koyuldu, biliyor musun? Eğer ki Çünkü oturduğu o şehirde, eee
Hı hı. Ha, tamam, okay o zaman. Hı hı. Evet, evet, evet. Evet, evet. Aynen öyle. Hı hı. Hıı. Hıı.
Böyle, biraz göçmenlerin sayısı çok fazla. Hani, biraz daha Orta Doğu'dan, Asya'dan vs. göçmenler var çok. Baharatın çok kullanıldığı ülkelerden oturan insanlar var. Eğer ki baharat kokusu ya da bir şeyin kokusu, yemek kokusu çok çıkarsa sana ceza yazabiliyorlar, biliyor musun? Yeni çıktı bu kural.
Evet. Hı hı. Evet. <laughs> A! Tamam, okay, okay Hı hı, evet. Yani demek ki şikâyet var ki, eee, böyle bir önlem almak zorunda kaldılar, değil mi?
Yani çok ilginç. Hı hı.

Merhaba.
Merhaba.
Eee, kokusu böyle seni rahatsız eden yemekler, yiyecekler, baharatlar var mı öyle şeyler?
Eee, a aslında şöyle baharatları çok seven biriyimdir biliyor musun? Gerçekten çok severim ve her yemekte kullanmaya çalışırım ama şöyle bir şey ki mesela, en sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Sabah kahvaltısında kaynamış yumurtanın kokusundan nefret ederim ve, eee, bilmiyorum sebebini asla bir fikrim yok. Eğer ki o kaynamış yumurta varsa bile onu soyarsam asla kahvaltı yapamam mesela. Dokunamam ona. Çok ilginç. Bilmiyorum neden. Hı hı.
Hı hı. Hımm. Onun kokusu mu var? Evet. A! A, çok ilginç! Acaba öyle bir s travmatik bir durum mu var küçüklüğünden?
Yani, anneme de sordum aslında ama annem şey dedi, "Sen olduğundan beri böylesin" dedi. Yani, onda, onu da bilmiyor. <chuckles> O da bilmiyor. <chuckles>
A, a! A, a! Çok ilginç. Eee, yumurta kokusu tam tersi beni böyle güne hazırlar ya, o kahvaltı geliyor, yanına da ç işte çay yaparız falan. Böyle bir şey olurum, iştahlanırım, yani. Çok ilginç.
Evet. Hı hı. Bak a yerim yumurtayı. Hani, senin gibi ben de severim. Böyle işte güzel maydanozla, peynirle vs. böyle harmanlayınca da güzel olur ama s sadece kokusunu alırsam mutfağa giremiyorum. Ya kaynamış yumurta kokusunu sevmiyorum çünkü.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım, anladım. Hımm.
Bu şekilde. Senin var mı peki böyle sevmediğin bir baharat ya da böyle kokusunu sevmediğin bir yemek?